Kalau misalnya saya ju kalau misalnya saya sebenarnya lebih ke, pis eee, lebih ke mental sih, kalau saya. Dulu heeh, mental. Jadi, mmm, dulu tuh kalau misalnya dikerasin dikit atau misalnya dikasih, eee, capek banget tuh jadi kayak, mmm.
Mhm. Mental. Mhm. Nyerah gitu ya?
Eee, nyerah gitu, eee, jadi "Aduh, capek banget" atau, mmm, ternyata enggak, mmm, segampang yang, eee, dikira gitu. Jadinya
Heeh.
Eee, gampang down juga, dan enggak semangat gitu. Padahal kan heeh, padahal kalau misalnya sekarang, eee
Oh.
Ngerti mah ya, misalnya, kalau misalnya du dulu ngerti gitu, itu tuh salah satu proses untuk jadi lebih baik lagi tuh pasti enggak akan, eee, nyerah sih. Jadi, dulu tuh emang nyesalnya tuh berhenti karena makin ke sini tuh maki kayak makin berat gitu, kayak kalau misalnya mau masuk, mmm, seleksi, eh, tim kota atau misalnya, mmm, apa
Mhm. Mhm. Oh, iya iya iya. Mhm. Mhm.
Mhm, latihan fisik yang emang benar-benar latihan fisik, "Uh, capek." Pokoknya capek banget aja. Iya mungkin itu j mungkin ada faktor lain juga ya karena ada banyak kegiatan lain lagi di luar gitu, jadinya iya lumayan capek gitu, jadi udah
Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Mmm, mhm mhm. Oh, iya iya.
Mhm, gitulah, Pak. Kayaknya b beda-beda sih untuk ini mah.
Iya iya. Iya betul. Heeh.
Mhm, iya, Mbak, heeh, terima kasih untuk obrolannya ya, untuk hari ini, mhm, seru juga nih udah ngobrolin olahraga favorit. Kayaknya emang olahraga kita, eee, mirip-mirip juga sih, ininya tim olahraga, iya. Yo, thank you, Mbak.
Iya iya. Terima kasih, Kak, iya. Iya. Iya betul yang grup itu ya? Iya iya betul, makasih ma